Eee, kalau yang untuk itu, aku belum, Kak, karena posisinya, videonya aku tuh kan, eee, banyak nggak banyak ngomong, maksudnya ngomongnya cuman di awal aja, untuk kayak review rasa, itu kayak, eee, lebih ke asik makan, terus aku main takes overlay. Jadi kayak ada VO-nya, ada voice over gitu, tapi enggak yang main, "Ini buat rasanya eng" enggak enggak seperti itu sih aku, eee, jadi aku tipikal konten kreator yang cukup mix and match, jadi ada pakai voice over juga, sama aku ngomong di depan, gitu, Kak.
Oke, paham. Oke, aku makin paham nih sekarang berarti terkait permasalahan Kakak ya, dan juga Kakak sudah pernah mencoba untuk dari voice over juga, dari video Kakak. Oke, nah, kalo misalnya dari yang tadi itu kan, Kakak belum pernah coba ada lain, misal nih, Kakak masih takut tuh kan, untuk kayak, "Wah, nanti ada dia tetap tersinggung nih." Dengan kata-kata Kakak, nah, ini Kakak bisa nih, kayak fokusnya itu pada pengalaman pribadi nih, tapi bukan menghakimi produk. Misalnya gini, Kakak kayak fokus dulu tuh, kayak tadi, pada bagian-bagian positif, habis itu tapi tidak terlalu meng-highlight tuh, Kak, kekurangannya, gitu kan, habis itu Kakak bisa kayak, eee, "Menurut aku ini, ini." Tapi Kakak bisa beri saran kecil gitu, Kak, terkait
M mhm, hmm. Mhm. Iya, bener. Belum. Bul mhm? Iya, bener. Gimana, Kak gimana, Kak? Mhm? Mmm, oh.